Kasi ano, tawag dito, naalala ko tuloy, sorry, ah, naalala ko kasi bigla, 'yong may nakarelasyon ako dati. 'Yon naman, 'yong mga kaibigan naman niya, mahilig naman pumunta sa mga kung saan-saang inuman, mga bar, parang bar ano gano'n. Tapos, siya sinabihan ko, "Okey lang, mag-inom ka basta kilala ko kung sino 'yong mga kainuman mo." Eh, nababalitaan ko parang 'pag nag-iinom sila, kung sino-sinong lalaki 'yong na nakikilala niya, gano'n. Do'n na rin ano, do'n na rin nasira din talaga 'yong, tiwala ko sa kaniya. Kasi sa 'di ba, sabi ko, "Pinayagan kita," parang hinaya kasi, kung iba 'yon dapat nga hindi siya papayagan, 'di ba, kasi, babae. Eh, ako malaki talaga 'yong tiwala ko, as long as, hindi pa nasisira, gano'n. 'Yon, do'n na mm, do'n na kami nagkasiraan, eh, parang ano na, eh, parang, kahit na sabihin kong huwag ka ng sumama sa mga ano mo, kasi, no'ng una pinapayagan ko, eh, kasi may tiwala ako. Eh, kaso sinira niya 'yong tiwala ko. Kaya ang ginawa ko, hindi ko na siya pinapayagan. Pero wala, eh, 'yong ano pa rin kasi kumbaga, do'n ko na-realize na hindi kami magkakasundo, kasi, ayaw niyang sumunod sa'kin. Ako, sumusunod ako sa kaniya, ganiyan. Parang hindi naman masamang magbawal minsan, eh, basta, nasa sit nasa ano ka lang, tamang katwiran ka lang, 'di ba. Oo, basta may tiwala kayo isa't isa oo, ano 'yon?
Hmm. Okey lang, okey lang. Mm. Ah, mm. Mm. Oo, oo. Ah. Mm, mm. Tiwala. Oo, oo. Oo, oo. Mm. Mm. Gano'n naman talaga. M Mm. Oo. Mm, mm. Oo, oo. Mm. Nasa lugar, oo. Alam mo na mm, mm, hindi, alam mo naisip ko diyan, do'n sa sinabi mo. Kasi, 'di ba, parang no'ng una pumapayag ka, tapos biglang pinagbabawalan mo na din. Tapos biglang naisip ko lang na, parang, sa umpisa talaga ng relasyon, parang, papayag ka naman, eh, hindi ka naman kokontra sa lahat ng mga gusto niyang gawin, 'di ba, as long as, buo talaga 'yong tiwala mo. Pero, parang kapag, ano, nasira, kahit alam mo 'yon, parang, hindi mo maiiwasan na ano, eh, parang umalma, na parang, magba magbabawal ka na, 'yon, 'yong parang
Mhm. Mm. Totoo. Hindi mo maiiwa Oh. Lalo sa aming mga ano, lalo sa aming mga lalaki. Kasi, hindi kami masyadong ano, eh, hindi namin masyadong ipinapakita kung, kung paano kami paano kami magselos, paano kami mag-ano. Parang, sa'kin sa'kin gano'n ako, eh, parang, "Ah, sige, sige lang, gano'n. Sige lang." Pero, parang minsan may pa-ano din kami sa kalooban namin na, "Huwag," ganiyan, parang parang ayaw mo din talagang payagan, gano'n. Gano'n kasi kaming mga lalaki, hindi kami showy, kumbaga. Oo. <chuckles>
Mm. Mm. Hmm. Oo. Talaga? May gano'n. <laughs> Oo. Mm. Ah, oo. Gano'n? Oo. Ngayon ko lang 'yan nalaman. Kasi, parang 'pag nanonood ako, 'di ba, parang, 'pag may mga selos-selos sa mga movies, parang, grabe 'yong mga selosan din, ng mga lalaki, ha. Parang 'yon 'yong 'yong napo-portray, oo. Kaya, parang ngayon ko lang nalaman, gano'n pala. <chuckles> Ayun. Oh, a ayan.
Oo. Oo. Hmm, ar arte kasi 'yon, eh. Oo. Kailangan kasi nilang umarte, eh. Mm. <chuckles> Oo, gano'n. M Uy, maraming salamat, ah. Nabalik-tanaw ko tuloy 'yong mga ano. <laughs>
Oo nga, eh. Usapang tiwala, ngayong ang lalim ng gabi. <chuckles> Salamat sa mga shinare mo sa'kin. Dami ko ding nakuhang ano, input.
Ayun. Salamat din sa'yo. Mara mas marami akong nakuha, sa'yo. <chuckles> Paalam.
Yan, paalam.